Hem, en fait, <coughs> à chaque fois je raconte, c'est un peu drôle, heu, mais moi je j'utilise, tu sais, beaucoup l'application Letterboxd et heu, en fait, Letterboxd, c'est, du coup, une application où tu notes des films et du coup, bah, moi, heu, j'avais des films, bah, comme dit, il y avait The Substances, il y avait d'autres films que j'aimais bien et je regardais les profils, tu sais, qui avaient donné des très bonnes notes. Parce que je me dis: «Bah, si le film que j'ai aimé, ils ont aimé, peut-être qu'ils ont des bons goûts» et c'est vrai qu'il y avait 2 films que je voyais beaucoup revenir à chaque fois dans les profils, heu, que j'avais en commun avec les gens, c'était Possession et Suspiria, donc 2 films que j'ai regardés, heu, mais Possession, ouais, c'est il m'a mis tellement une claque, heu, franchement j'en revenais pas, hein. <chuckles>
<chuckles> Ouais. Mmh mh. Ouais, je vois. Bien sûr. À ce point-là? Et film des années 80 qui, heu, a bien vieilli, qui est tout à fait regardable aujourd'hui en 2025?
Ouais. Heu, alors franchement <chuckles> non, sincèrement si on parle, heu, de la photo, heu, de la réalisation et que c ouais vraiment il y a ouais, moi je trouve qu'il se regarde vraiment très facilement, heu, le seul problème, c'est que, heu, vers la fin, il y a genre une sorte de créature et ça passe un peu, bah, aussi dans l'horreur et c'est vrai que la créature, bon, <chuckles> elle est vraiment, vraiment loupée, heu, mais même le réalisateur, il en parlait, heu, parce que c'est un film qui a été rél réalisé avec peu de moyens, peu de temps et cetera. Donc déjà à l'époque, c'était un peu galère et c'est vrai que bon, il c'est pas <chuckles>
Esthétique, musique, son. Ouais. Mmh mh. Bah, c'est compréhensible. Et oui. Non, mais c'est compréhensible, ça rappe ça ra ça rappelle le 1er Alien de Ridley Scott où où où où la b l finalement, heu, toute toute l'intrigue du film tourne autour de la, mmh, heu, la suggestion et et non pas finalement le la le la visibilité, le heu, l'apparition de l'alien qu'on heu, qui finalement n'est apparu que vers la fin et qui pareil, heu ou ou même le requin des Dents de la mer, enfin voilà, c'était des films de cette époque, heu, où où finalement, heu, par peu de moyens, les gens les voyaient peu à l'écran et ça ne gâchait en rien le suspense, l'émotion, la peur, heu, que que cela prouvait p cela pouvait provoquer. Donc toi, là, c'est le s si aujourd'hui, heu, tu devais, heu, garder 1 seul film jusqu'à la fin de ta vie, ce serait celui-ci, c'est ton film préféré?
Ouais. Ah bah, oui. Mmh mh.